Ja. Einen wunderschönen guten, äh, Abend wünsche ich. Hallo.
Ebenfalls einen schönen guten Abend. Wie geht es dir?
Mir geht es, äh, hervorragend. Äh, danke der Nachfrage. Wie geht es dir?
Soweit auch alles gut. Der Tag ist so weit gelaufen.
Wunderbar. Ja, der ist jetzt durch der Tag. Ähm, du, ich habe mich letztens, äh, bisschen, äh also, ganz gewöhnliche Situation, ich war mit 'nem Kumpel im Kino. Wir haben so 'ne Kinofreundschaft, eigentlich auch nur dafür. Wir treffen uns dann immer so äh, wenn 'n neuer Film läuft, kriege ich 'ne WhatsApp: „Hast du Bock?“ Und dann, ne, sonst sehe ich den nie. Und, äh, das geht schon mein Leben lang so und, äh, unser ganzes Leben ja, genau <laughs>
Ja. Mhm. Mhm. Ach so. Ja das, ähnlich habe ich auch Heimkino. Heimkino und auch halt 'n normales Kino, wo man je nachdem da fährst du halt auch mal 100 km. <laughs>
Ja, das stimmt, das und ich genieße das dann immer. Und, äh, vor dem Kino gucke ich mir dann auch die Werbung an und genieße dann so 'n bisschen das Old-School-Feeling und, äh, da ist es dann eben so, dass, äh, da letztens 'ne Werbung lief, dass der Datenschutz halt eben tötet.
Ja.
Und zwar ging es darum, dass der, äh, Datenschutz halt, äh, verhindert, dass zum Beispiel Aufnahmen von, äh, ja, sage ich mal Röntgenbildern oder von CT-Aufnahmen, dass die nicht verschickt werden dürfen übers Internet, wegen dem Datenschutzgesetz in Deutschland. Und dadurch, dass diese Behand wichtige Dokumente nicht rechtzeitig dann ankommen, können zum Beispiel Ärzte nicht operieren rechtzeitig und wissen nicht, was sie tun sollen, weil ihnen die Expertise in dem Moment fehlt. Es ist jetzt gar nichts gegen die Ärzte. Es ist einfach 'n bürokratisches System. Und, äh, diese Datenschutzrichtlinie, äh oder diese, ähm, äh, Werbung hat dafür sich eingesetzt, dass man eine Petition unterschreiben sollte, dass man halt, äh, den Datenschutz dahingehend lockert, dass das möglich ist und damit auch Leben von Kindern zum Beispiel retten kann.
Ach so, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Okay. Mhm.
Und, das 1., was ich gedacht habe, ist: „Nein.“ <chuckles> Das möchte ich nicht.“ <laughs>
Ach so, ja. Ja, gut. Also, mittlerweile, was, äh ne? Erstmal, die heutige Währung ist Big Data.
Ja. Das Problem, was ich so habe, ist wenn Datenschutz öffentlich gemacht wird und Personendaten öffentlich gemacht werden, dann hast du irgendwann die Situation, dass die Krankenkasse dich ablehnt, weil du, keine Ahnung, irgendwann mal 'n Bier getrunken hast oder weil du schon mal 'ne Vorerkrankung hattest. Und, auf einmal werden deine Beiträge teurer, weil die wissen alles von dir. Also, ich finde, da sollte der Datenschutz auf jeden Fall unangetastet bleiben und jeder, der so 'ne Petition das unterschreibt, weil er denkt: „Oh, da sterben Kinder in der Werbung“, der sollte sich, äh, die Gedanken machen: „Woher kommt das eigentlich? Wer finanziert so was? Und, was soll das?“ Ja.
Ja. Mhm. Ja. Ach so, ah ja, klar. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, da muss man halt auch Ja. Ja, mittlerweile durch das ganze Internet und so weiter. Früher war alles 'n bisschen anders. Also, ne, Telefonbuch früher war in jeder Telefonzelle. Dann hatten wir hier die D-Info, glaube, 96 oder was? Das war 'ne CD.
Mhm. Ja. <laughs> Genau.
Da konntest du den Namen eintragen und sonst was. Da konntest du alles suchen. Heutzutage kannst du nicht mal bei Google irgendwo was suchen, wenn du jemanden suchst.
Ja. <laughs> Äh Ja.
Auch das Örtliche, je nachdem ist nicht so einfach mehr da was zu finden. Rückwärts-Suche oder sowas, ne alles Datenschutz mittlerweile.
Ne, das stimmt. Da hast du recht. Ja, aber der Datenschutz der ist schon sau wichtig, meiner Meinung nach. Und ich bin froh, dass wir ihn haben. Er nervt unglaublich, wenn's um das Thema Arbeiten geht zum Beispiel. Ich habe, äh arbeite zum Beispiel als Synchronsprecher und Voice Recorder und immer wenn ich Aufträge aus den Staaten erhalte, dann, äh, ke werde ich teilweise abgelehnt für die Projekte, weil einfach der Datenschutz, äh, zu stark ist, ne? Die können dann uns nicht beschäftigen, zum Beispiel aus Deutschland aus, äh, anderen europäischen Ländern geht's teilweise, ne? Und da ist es dann schon wieder ‘ne andere Geschichte. Aber der Datenschutz verhindert unglaublich stark die Selbständigkeit und dahingehend sollte die Politik schon was unternehmen, dass das einfacher si wird. Weil es gibt keinen Grund dafür, warum man das nicht machen darf, außer dass der Staat sagt, er kriegt zu wenig Steuergelder dabei ab.
Ja. Mhm. Ja. Oh, okay. Oh, ja. Mhm. Ach so. Ja. Ach so. Ja. Ne, Datenschutz, äh, ist auch hier. Habe ich hier 'n Dings das war so Lotteriekrams oder was weiß ich was vom Prinzip. Ähm, kriege ich hier Post
Ja. Mhm. Mhm. Ja.
Ähm, ich weiß nicht. Da hat irgendjemand was gemacht und so weiter. Also, den Namen gibt's nicht. Den Namen, der da angegeben ist, das ist, äh, 'ne Firma. Also, Vor und Nachname ist ungefähr und, äh hä?
Mhm, ja. <chuckles>
Ich weiß nicht. Kriege ich da hier Post und das war jetzt hier schon das 2. Mal. Also, ne, da sagst du auch so: „Datenschutz.“ Da hast du da ist irgendwo hat einer, weiß nicht, irgendeine Anfrage für irgendwas gestellt und, ne? Die tun deine Daten weiterverkaufen.
Ja. Ja. Richtig. Und, das sind sogenannte Broker. Und, da habe ich mich mal 'ne ganze Zeit lang mit beschäftigt. Und zwar, gibt es einen Internetdienst, der heißt “Incogni“, äh, so von Inco Incognito. Und, der hilft dir bei der b
Ja. Mhm. Naja, Pech. Gibt doch schon 'n anderen oder sowas. Ich schaue da auch 'n YouTube-Kanal an
Genau. Ja, ja?
der hat dann auch da sowas, ich weiß es nicht: Delete me, Erase me oder so irgendwie sowas ähnliches halt auch im Prinzip, wo sie dann sagen, kannst: „Hier“ und die kümmern sich da drum, so ungefähr, dass deine Spuren und so weiter dann quasi da gelöscht werden bei sie diesen Datenhändlern. Sie setzen sich dann für einen ein.
Mhm. Also die d ja. Das stimmt. Bei diesen bei diesem Dienst, den ich genommen hatte damals, der, äh, "Incogni" hieß, der hat aber nur bei den Brokern angefragt. Und, äh, das du konntest dann schon sehen, wo deine Daten halt eben gelöscht worden sind. Ist auch, äh, auf jeden Fall 'ne super Sache. Sollte man auf jeden Fall machen zwischendurch. Aber, die Sache ist ja?
Ach so. Mhm. Ja. Ja, ähnliches hatte ich auch mit E-Mail-Adressen. Da gab's auch war das vom Ah, das war jetzt auch
Ja.
ich weiß nicht, welches Institut oder Fraunhofer-Institut, glaube ich. Konntest du dann da deine E-Mail-Adresse da angeben
Mhm, ah. Ja. Aber
.Und hast dann ‘n paar Tage später da ‘ne Rückmeldung gekriegt, wo die überall aufgetaucht sind.
was ich nicht verstehe, ist, warum es sowas nicht kostenlos von der Bundesregierung gibt. Das soll wirklich ich verstehe auch nicht, warum wir kein vernünftiges Bürgerportal haben, wo man sich wirklich mit seinen Personal äh, Daten vielleicht mit biometrisch oder mit seinem Personalausweis einloggen kann. Und, dann hat man so für die wichtigsten Dinge für die Bürger einfach alles parat auf einer Plattform. Es würde wir würde für die Bundesregierung zur Datenerhebung ein unglaublicher Vorteil sein und für die Bürger würde es alles einfacher machen. Die, äh, Wege zu den Ämtern würden entfallen, das würde finanziell und bürokratisch extrem entlasten und alles, was man machen müsste, wäre ‘ne Plattform, äh, integrieren. Und, das wird tagtäglich von Millionen Leuten gemacht. Ich verstehe nicht, was die aufhält.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, das ist so vieles, was
Wahrscheinlich der Datenschutz. <laughs>
Ja.
Ja. Genau. Bist noch da? Ja, ja, okay. Alles gut.
Ähm, ja, ich bin grade so am Überlegen, weil, ähm
Ja.
Ja.
Ja, und da sind ja so verschiedene, äh, verrückte Ideen, die mir dann so kommen. Und ich glaube, dass der Datenschutz einfach ganz viel, äh, da äh, zwischen sitzt. Und dann denke ich mir immer, wenn ich Datenschutz höre: „Okay, ist vielleicht doch wichtig.“ Mhm.
Ja, da fällt mir auch grade ein, ähm, was waren das jetzt, bezüglich Datenschutzrichtlinien in Deutschland? Mittlerweile hast du nicht mehr bei Android-Geräten
Ja.
die Geburtstage im Kalender mehr drinnen, weil der Kalender und Kontakte, die Kr Kreuzverbindung so ungefähr, das ist irgendwie wegen Datenschutz-Geschichte und so weiter
Ja. Ah. Mhm.
können das nicht mehr synchronisieren. Das heißt, wenn's du manuell im Kalender einträgst, ja, aber wenn's so Kontakt hast, wo so Mail-Adresse, alles Mögliche reinpackst, Geburtstag und sowas, den kriegst du nicht mehr im Google-Kalender angezeigt.
Eigentlich auch schlau. Ja. Interessant. Ja, wie siehst du? Das wusste ich gar nicht. Das ist auch interessant, ähm.
Ja. Ja, ich habe. Ich habe mich auch nur gewundert und so weiter, weil auf einmal Geburtstage und der war nicht mehr da. So: „Hm, doch da und da“ und so weiter. Also, ich habe 2 Freunde.
Mhm. <chuckles> Ja. Ja.
Da wurde erst dann ein Kollege und Freund. Ich weiß nur nicht immer genau: „Wer hat jetzt wann Geburtstag?“ Der eine erst, ja, am 3. oder der andere am 10.. Wer jetzt welcher ist, das vergesse ich immer irgendwie und dann gucke ich in den Kalender da rein, so: „Hm?“
Mhm. Ja, verstehe ich. Ähm. <laughs> Ja.
„Moment. Zuletzt hat hier meine Schwägerin Geburtstag gehabt und war auch nicht mehr drinnen.“ So: „Hä?“
<laughs> Ja, alle weg. <laughs> Ja.
Kalender durch, weil das ist ja farblich alles markiert. Nur 'n paar manuell eingetragene sind noch drinne, aber die aus den Kontakten, nein. Muss ich dann auch erstmal googeln, ja.
Mhm. Interessant.
Datenschutzrichtlinien. Da sind sie wieder.
Da sind sie wieder. Aber ich glaube, dass die wichtig sind. Also, ich ich bin ganz, ganz froh, dass wir die haben. Und auch wenn es unangenehm ist, in gewissen Bereichen, und man da sicherlich einiges lockern könnte, ähm, auf der anderen Seite am besten gar nicht an anfassen. Das ist wie ich glaube, das Verrückte an Datenschutz ist, dass Datenschutz Freiheit ist.
Ja, ist klar. Mhm. Ja. Das ist Freiheit, ja.
Ich glaube, das verstehen die Menschen nicht. Ja. Das ist wirklich 'n Stück Freiheit.
Da ging es ja auch da drum, jetzt wegen Datenschutz, wo dann welche gemeint haben, so und nach dem Motto dürfte bald kein Klingelschild oder Namensschild mehr an der Haustür sein oder sonst was, weil das ist ja auch wieder Datenschutz. Da könnte ja einer da, mhm. „Ach, da wohnt Herr Maier-Kunz. Da ist der Schmidt.“
Ja. Aber guck mal, guck mal, das das, aber da da ja. Aber aber guck mal, jetzt jetzt fliege ich mit 'ner Drohne, ne, einfach, ähm, äh, mal durch so 'n Siedlung durch so 'ne Siedlung und fotografiere einfach die Namensschilder überall. Und dann habe ich ja auch schon wieder massiv Daten. Also, eigentlich ist der so unabwegig ist der Gedanke eigentlich nicht, wobei du mit 'ner Drohne nicht überall herfliegen darfst. Aber, ja.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ne. Ja, da könntest auch genauso gut, was weiß ich was hier. Wenn ich überlege, was war denn das? Das ist ja auch wieder eigentlich Datenschutz. Ähm, „hat einer 'n Unfall gebaut mit 'nem Tesla und Tesla hat alles aufgezeichnet auf dem Server und hat quasi seinen Fahrer verpetzt“. <chuckles>
Ja. Ja. Boah, echt? Das ist wirklich passiert? Wahnsinn.
Ich weiß nicht, ob's genau verpetzt war, aber jedenfalls haben sie dann zugegriffen. Und ja, da wurde dann halt
Ja.
Dass er dann halt den Unfall verursacht hat und was weiß ich noch was. Und, ja.
Mhm.
Das waren auch mal so 'n paar Schlagzeilen. So, ja. So viel zu Datenschutz. Ich weiß nicht, was bei den ganzen Autos mittlerweile wegen Datenschutz und so weiter, da habe ich jetzt hier auch was Neues gesehen.
Krass. Ja, das ist heavy. Mhm.
Ging‘s drum, Sicherheitslücke, Bluetooth, Perfect Blue oder sowas.
Ja.
Bei 3 deutschen Marken oder deutsch-tschechischen unter anderem
Mhm. Ja.
und 2 Deutsche. Und ja, 'ne große Sicherheitslücke, 'n Score von 8 von 10.
Kann ich verstehen. <chuckles> Interessant.
Da könnte man dann sich, je nachdem, ins Fahrzeug reinhacken, so nach dem Motto, weil die Steuergeräte können ja auch wieder untereinander kommunizieren und dann könnte man dann doch da rein, also
Ja. Ja, diese diese diese ganzen, äh, Informationen, die überall abgespeichert werden ich meine so, ähm, wenn du die Möglichkeit hast, dass du, ähm, ja, ak also technisch affin bist und, äh, so 'n bisschen hacken kannst oder so ich glaube, was du da abgreifen kannst und was was du damit machen kannst, das ist schon gruselig geworden heutzutage, ne?
Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, da fällt mir ein, das ist ja auch wieder sowas, bei uns in der Firma, in der IT, weil wir hier Fertigung haben und, da ging's jetzt drum Maschinen-Monitoring.
Mhm. Ja? Ja, ja.
Und der ist jetzt 'n Kollege, der auch mit, ähm, hier wie heißt Python
Mhm, mit Python, ja.
programmiert und so weiter ist jetzt auch da in das Digitalisierungsteam rein. Und da hat er gesagt: „Ich könnte ja Wireshark nutzen. Aber das mag die IT nicht, weil das, äh, da das schreibt dir alles erst mal mit.“
<laughs> Mhm. Ja. <laughs> Da muss er aufpassen.
Ja. Ne, oder wie ich es dann so schön gesagt habe, ne: „Du bist jetzt im Team NSA. Netzwerk sieht alles.“
Ja. <laughs> Ja. Mhm.
Aber es sind diverse Maschinen, da brauchst du dann musst du 'ne Lizenz dafür bezahlen. Pro Maschine, was von dreitausend Euro oder sowas oder da so rum. Und das sind 13 Maschinen. Während die anderen die kriegst du Zugriff drauf.
Oh je, oh je. Ich glaube, dass wäre
Geht's dann halt um Maschinenauslastung und, und, und, und so weiter.
Ja. Also dieses dieses Lizenz g wenn ich nur Lizenz höre, dann höre ich immer schon also, da geht mir immer schon die die Härchen auf den Armen hoch, weil ich meiner Meinung nach alles was was Lizenz ist, ist Dreck. Also, das muss weg. Da müsste man wirklich mal gegen angehen. Ja.
<chuckles> Ähm. Ja, gut. Also, wir haben hier CNC-Maschinen. Und die kannst du halt mit verschiedenen Software-Ständen, also Funktionen, kriegen.
Oh. Ja.
Da ging es dann zum Beispiel eine, die hat 'ne Funktion, die wussten wir gar nicht, dass wir sie hatten. Und ich dann so: „W und s ist das?“ Ist 'ne Dreh Dreh und Fräsmaschine, so 'n Bearbeitungszentrum. Und das kann dann halt auch Verzahnung.
Ja. <chuckles> Ja, ja. Ah, cool.
Und ich dann so: „Hm, okay.“ Da wird dann das Werkzeug gedreht und das Bauteil. Und dann wird dann 'ne Verzahnung da so reingeräumt, im Prinzip.
<blows air> Ja.
Und ich so: „Ja, die Maschine kann das und so weiter.“ Wusste keiner, dass das irgendwie mitbestellt war oder sowas. Und das ist ja auch 'ne Lizenzgeschichte. Da musst du 'n Lizenzschlüssel drauf schlie äh, draufpacken oder was und dann hast du die Funktion. Genauso sind die Maschinen alles was 5 Achse ist
Also, ja. Und, äh, w Ja.
ähm, dürfen nicht in alle Ländern verkauft werden, oder dann mit 'ner Software Streuung, weil 5 Achs heißt Waffenfertigung.
Ah, okay, ja. <chuckles>
Kannst du damit machen also, Waffenherstellung.
Falls du dich wunderst, äh, äh, oder denkst, ich verstehe nichts, äh, mein Vater hat, äh, die Menschen an den CNC-Maschinen ausgebildet. Und ich selbst kann so 'n Ding auch bedienen. <scoffs> Ich weiß auch, was Wendepl Wendeplatten sind und ei. <laughs> Aber es ist jetzt 'n Zufall, dass ich genau weiß, wovon du redest. <chuckles> Das ist witzig. Ja, aber, äh, CNC-Maschinen und Wendeplatten und so weiter ich habe die dann später verkauft. Ja. Ja, die sind arschteuer. Na ja, auf jeden Fall, äh, gibt es viele verschiedene Sachen, äh, äh, Datenschutztechnisch. Äh, ich weiß nicht, wie hart der Datenschutz bei CNC-Maschinen dann ist, aber da gibt es bestimmt auch wieder Bereiche. Vor allem, wenn es um Waffentechnologie oder sowas geht, dann kann ich mir schon vorstellen. Ja.
Mhm. Mhm, ja, ich schaffe da seit 25 Jahren in der Firma dran. Ja, gut. Kommt mal vor. Ach so. Na ja. It Möglich. Ja. Mhm. Ja. Ja, da ist halt, wie gesagt da sind die Maschinen also, für diverse Funktionen und so weiter. Und auch die Genauigkeit wird dann softwaretechnisch runtergesetzt.
Ja. Ja, genau.
Um dann halt nicht die entsprech entsprechenden Toleranzen zu halten zu können.
Richtig. Ja, kann ich gut verstehen. Ja.
Genau so war das auch damals, glaube was war's? PS3?
Mhm.
Ging's ja auch drum die haben sie dann mit Linux zu ‘nem Cluster zusammen, zu ‘nem quasi Supercomputer gemacht, auch Beispiel irgendwo Richtung Afghanistan, irgendwo da die die Länder oder sowas, weil die durften ja auch nix entsprechend sch power ful Computer und sowas haben. Und, dann haben sie es dann da damit gemacht. Haben dann wie viel PS3 so ungefähr zu ‘nem Cluster
<chuckles> Ja. Ja. Hammer. Finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also, das was da möglich ist und was die Leute können, aber vor allem, was ich bei der PlayStation immer interessant war, war, äh, das, äh, Flüssigmetall, wie der, äh, Körper gekühlt wird, wie die das wie die das hingekriegt haben. Das fand ich irgendwie immer faszinierend. Weiß ich auch nicht. Da hast du ja im Prinzip so ‘ne kleine kleine atomare, was weiß ich was drin, wenn man ehrlich ist, oder? <giggles> Ja. Irgendwie schon cool.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Me Ja. So sieht's aus.
Ja.
Ja, kommen wir auch so langsam mal zum Ende vom Gespräch.
Ja, interessant, interessant. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir so ziemlich alles, was einem so einfällt, äh, Thema Datenschutz und, äh, Internet in das Gespräch gepackt, war auch sehr interessant. Ich weiß nicht, fällt
Ja. Hast du mir auch da einiges noch erzählt, was ich jetzt noch nicht wusste, De De Details.
<laughs> Danke, danke. Du auch, ne? Ja, und dann
Das war sehr interessant. Ich denke mal, man hört sich die Tage hoffentlich wieder. Mach‘s gut. Bis bald. Ja, tschüss.
Sehr gerne, sehr gerne. Mach‘s gut. <laughs> Tschüss.